Pwede bang ano humingi ng tip, kasi ano eh, ganito, ah, meron akong gustong ano umpisahan na project kaya lang hindi ko siya talaga mabigyan ng oras dahil yung yung panahon ngayon 'di ba ito yung mga panahon na, ah, kabilaan yung ano, yung family gatherings, yung company party ganiyan, tapos, um, yung mga meet-ups with friends. Kasi ngayon lang din sila nagkaroon ng pagkakataon na ano, eh, 'di ba, ah, dahil ayan maraming pula sa kalendaryo 'di ba hindi naman marami pero sunod-sunod din yung mga long weekends ganiyan. Um, ayun yun yung ah, nakakapagpaantala sa akin, pero matagal ko na talaga siyang gustong gawin. Ah, hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon so ito yung ano, eh, yung ah, gusto ko kasing mag built ng ano ng double deck.
Mm. Mm. Oh, okey gets, papaanong ano di design mo ganun? O bubuo-in mo lang?
Ah, ganiyan, oo. Bubuoin ko lang pero siguro siyempre may design na din 'di ba para kung gusto kong ano hindi siyempre dapat maganda na 'di ba, so kaya lang meron naman akong ano, meron naman akong insights kung papaano siya gawin dahil, um, na ano ko na, anong tawag dito, namulat ako doon sa ano, um, dun sa kamalayan o kamalayan di ba, hindi dun sa ano doon sa, um, yung may tito kasi ako na ano na karpentero ganiyan, um, foreman, kumbaga and nagaano din siya ng mga ang cabinets and bas basta ganun um, so marunong akong ano, gumamit ng martilyo at ano, ah, lagare ganiyan, marunong akong, ah, gumamit ng barena, mga power tools ganiyan marunong din akong humawak ng grinder. Ang hindi ko lang alam, eh, yung tamang pagsukat at saka yung paggamit ng lebel. 'Di ba, kasi baka mamaya magbuo ako niyan yung kumbaga hindi pa dahil hindi pantay yung pagle-lebel ko eh baka in instead not na lapat yung ano yung yung bed na gagawin ko eh, biglang maging pa-slide alam mo yun, yung parang pagka humiga ka gugulong ka pababa yung ganon. So yun yung ano, yun yung gusto kong ano simulan kaya lang talaga wala akong ano, wala akong, ah, time para diyan, so, um, ano kaya sa tingin mo kung mabibigyan mo ako ng tips 'di ba, ah, ma-appreciate ko talaga.
Mm okey. Oo. Ah, okey. Mhm. Mm. Hmm. Hmm. Mm. Alam mo ano, ganda nun ah. Ah, in the first place, ah, napaka-creative din ng gano'n, nakakatuwa 'yung thought na gusto mong bumuo nun, the, ah, double-deck na bed, interesting siya. So, kung gusto mo siyang simulan, kasi malaking project pala siya, akala ko ano lang, small project lang. Um, gano ba muna karami oras na available mo, bawat linggo?
Hmm. Sa ngayon kasi wala akong nakikita na na ano eh, na na oras kasi kapagka ayan nagtatrabaho ah, during, um, week ah, weekdays ganiyan, pero hindi naman ano, hindi naman gano'n ka ano, kalala 'yong schedule, al ano lang naman 'yan 8 to 5 ganiyan, pero kasi, um, pagkatapos ko ng trabaho, ayan, meron pang ah, magluluto ng ano ng may mga, um, simple household chores lang na kailangan ding tapusin 'di ba, tapos nun kailangan magpahinga. Eh, kung bibigyan ko siya ng time ng gabi siyempre nakakaistorbo naman sa kapitbahay gabing-gabi na magpupukpok ka. <laughs> 'Di ba, 'yung gabing-gabi na may nagma maglalagari pa. So kapagka ano naman, weekends, um, ayan kasi yu 'yung mga ano, 'yung mga events na kailangang da daluhan 'yung mga invitations, pero ngayon lang naman 'yan. Eh, kaya lang kasi, ang project ko na gustong ano, eh, matagal na bago bago pa may December eh, talaga naiisip ko na 'yan, ano ba 'yung ano, tingin mo?
Mm. Oo, totoo 'no. Mm. Okey, gets. Mm. Eh, me may time ka ba na sine-set para sa sarili mo or kahit next year mo siya masimulan, okey lang?
Well, okay lang din naman. Basta alam mo yun, ano ba basta may maumpisahan ako, ganyan.
Mm, oh, sige eto mas weird na na tanong to. Mas mahirap ba mag start o magtapos ng gawain para sa'yo?
Hmm. Mas mahirap mag-start. Kasi, um, ang ano ko kapagka, ah, pagka nasimulan ko na, parang ayoko ng tigilan hangga't hindi natatapos ganyan. So, kaya kaya pinepending ko yan dahil baka ano hindi ko matapos, eh, 'di ba? Ayun.
Hmm, okey gets 'no. That's nice. Oo. That's nice to hear 'no. Alam mo bakit kasi mas mahirap mag-start? Kasi in the first place baka wala tayong clue saan tayo magsa-start no. Kadalasan kasi ganun yung reason di ba. Aside sa ano sa oras na availability tsaka resources no. So, um, confirm ko lang 'no clarify ko lang. Yung ganyan kasing mga ganyang project na bubuo ka ng something, ah, mare-relate natin yan sa engineering. So dalawang parts kasi ang engineering, d'i ba? Ang engineering kasi, ah, design tsaka construct. So yung tinutukoy mo ba na pagbuo, design lang ba yun or gusto mong pareho bubuuin mo rin? De-design mo na yung sarili mong ano double-deck tapos bubuuin mo pa, ganun ba siya?
Exactly. Mm. Ah. Oh. Oo, oo ganun. Pero, um, yun nga bu buti nabanggit mo alam ko meron na akong nabubuo sa isip ko na na na design. Ah, kailangan ba 'yan na i-drawing din muna para ano para, ah, ma-visualize ko kung, ah, tama ba 'yong ginagawa ko o hayaan ko na lang na parang kung ano yung nasa isip ko, ah, ayun na lang yung ano hindi, 'di ba may gano'n?
Hmm. Mm. <laughs> Ah, oo. Well, oo on on an on a science based, ah, ano dun siyempre oo kailangan mo siyang i-drawing. Kasi mahirap na nasa utak mo lang siya kapag nalito-lito ka na kasi halimbawa ano, ah, kumuha ka umorder ka ng mga kahoy ganyan pako. Ah, sa engineering kasi kailangan mo siyang ano kailangan mo siyang ma-quantify. Ilan pako ba kailangan mo, anong klaseng pa 'ko kailangan mo, anong klaseng martilyo, gaano kakapal yung kahoy, gaano kanipis yung kahoy, tsaka gaano sila kahaba at kaikli no. Dami di ba? Pero, ah, to simplify, ah, dapat malaman mo yung quantities ng mga kailangan mong materyales na aangkop doon sa proyekto na gusto mo. That way kasi hindi ka makaka, di di ka magkakaroon ng wastage gaano. Alam mo yun? Unang una. Pangalawa is mm, sayang din kasi yung materials at mahal din yan bilhin no. Tapos pangalawa, iwas accidents din no. Kapag meron ka kasing drawings na sinusundan. Alam mo na saan ka puputol, alam mo na gaano gaano kahaba yung span, gaano kaikli. Alam mo na if yung kahoy ba is sho-shoot malay mo yung kahoy mo is parang kasing nipis lang ng, ah, kuko mo no kasi kasing kapal lang ng kuko mo tapos yung pako mo is lagpas di ba tatagos sa kabila. Mga ganong thoughts no, ah, as much as possible, ah, yung bago ka magstart planuhin mo muna siya in a way na, hindi ko sinasabi maging engineer ka, pero more of planuhin mo siya para along the way ng proyekto na ginagawa mo, ah, meron kang guide no. Kasi yun yung blueprints na magiging ano mo, eh, project mo, eh, no. So, in terms of starting maganda yung maganda yun as a start 'no. So, in terms of ganyang ka klaseng project na medyo maraming factors na iisipin okey naman ba ikaw sa resources?
Hmm. Mm. Mm. Sayang ang materials. Hmm. Mhm. Totoo. Ah. <laughs> Oo. Oo nga naman. Mm. Mm. Oh. Mm. Well, oo oo, um, doon sa resources kasi siyempre pag pag pinaplanuhan mo, kailangan meron kang ano, meron kang talagang ano para ma-execute yung yung ganyang plano, 'di ba? So um, kaya kung gustong ako na lang yung gumawa 'no, di ba dahil, ah, mahal kasi ang labor ngayon, di ba? At saka ang hirap humanap ngayon ng ano, ng karpintero at gumagawa ng mga ganyan di ba? So yun nga, dahil nga feeling ko galing-galingan ako dahil alam ko naman kung paano mag mag ah, gumamit ng anong tawag dito? Yung yung putty yung mga ganyan papaano pakinisin yung kahoy ganyan dahil, um, yun nga na-practice nga ako dahil yung tito ko ganyan. So, ina-allow niya ako nung bata ako na alam mo yun? Galawin yung mga tools niya maki-ano.
Mm. Totoo. Mhm. <laughs> Mm. Mm. Ah, okey. So, may may general ano ka na pala bale knowledge ng ano, kahoy ba yung gusto mong materyales ng double deck mo?
Oo, hmm, oo. Oo. As much as possible, kailangan kahoy siya kasi ayun na yung alam kong papaano siya pakikinisin, di ba, alam ko kung saan siya ano, kaya lang kasi, yun nga, yung problema ko wala akong time. And yun yun ngid nga din dun sa pagsusukat hindi ako natuto niyan at saka yung pag-gamit ng lebel, mm.
Ah, okey. So, ah, in terms of resources kaya mo naman lahat gamitin. Pero kailangan mo kailangan mo pa ba ng some sort of ano, um, refreshment na paano ba gamitin yung ganto, or parang kailangan mo ba i-educate muna yung sarili mo, para, ah, kasi time consuming din iyan eh, di ba? Kumbaga mag-YouTube ka pa ganyan. Pero ah, may time ka ba aside sa resources no, may time ka bang maisingit pa yung ganun? Kasi parang mahirap na tayo sa time eh. Medyo tight tayo sa time di ba?
Mm, mm. Oh, siguro kung gagawa naman ng paraan di ba why not, na parang kung kung manonood sa YouTube nagdu doom scrolling nga tayo 'di ba? So oo, ayan pwede kong gawin yan, oo. And alam mo yung yung mga ah, nilalatag mo sa akin na ano eh, na naiisip ko yan din na parang, ay oo nga ano parang, ah, kailangan din talagang isulat oo, and ano pa meron ka pa bang maisa suggest 'di ba para ano, para pag sinimulan ko hindi na ako mangarap parang ay shocks sa mga ano pa ba yung kulang, 'di ba?
Sabagay mm. Mm, okey gets. Mm. Mm, okey. Oo. Oo, so yun 'no maganda nga yun as a start planuhin mo para mamaya nasa gitna ka ng project tapos kulang ka ng pako or something. <chuckles> Ikaw ay hihinto ka pagbalik mo ano nga ulit ginagawa ko? So ayun, so di ba?
Oo. <chuckles> Totoo. At saka may ano pa pala ako tanong 'no, kailangan din bang i-consider 'di ba, since double deck yan ba kailangan din bang i-consider kung tama ba yung, um, pagkakabitan? Yung 'di ba siyempre iba may may braces yan eh, yung kumbaga yung foundation ng pagdidikitan nung ano kailangan ko din ba yang i-consider?
Oo. Mm, dapat kino-consider siya kasi da magdadala siya ng tao eh, 'di ba, may weight kang dadalhin. So hindi ka basta-basta gagawa lang 'no, ah, as much as possible if may naisip ka ng itsura, 'di ba, kadalasan kasi 'pag sinabing design, ah, 'yung mga tao is iniisip 'yung itsura lang. Sa engineering perspective yung design kasi is safety. So, in terms of safety, as much as possible, bago ka mag-start i-research mo na rin siguro na papaano ba 'yung tamang bracing, structural integrity is okey, 'no, papaano ko siya i-attach, attach 'no. Hindi siya 'yung simpleng pag-connect connect mo lang 'yung mga kahoy kasi baka bumigay siya.
Hmm. Mm. Ah. Hmm. Oo, nga, oo, nga naman. Kasi siyempre 'di ba, hindi ko naman, ah, sigurado kung ano ba 'yon. Dahil lang pinaki yan, pinapayagan akong, ah, galawin 'yong mga tools, 'di ba, nung bata ako. Na parang hindi naman ako talaga, ah, naturuan ng ano, tamang ano, ah, pagbi-build ng kung ano man, 'di ba? Ayan, maraming salamat do'n sa mga ano, sa mga suggestions, ayan malaking tulong 'yan sa akin. Paalam!
Oo. Mm. Mm. Paalam.